เคยเหมือนกับว่า มีช่วงที่การบ้านเยอะก็ มันจะเป็นช่วง ๆ อะค่ะ เหมือนกับว่า มันก็ไม่ได้มี มีการบ้านเยอะตลอดเวลา แต่ช่วงที่ว่า การบ้านเยอะเนี่ยก็จะเหมือนกัน ก็คือเหมือนกับพยายามทำตอนอยู่ที่โรงเรียนให้เสร็จให้มากที่สุด แล้วพอกลับที่บ้านจะได้เป็นช่วงเวลาที่ว่า เราพักผ่อน แต่ว่าถ้าเกิดว่า มันเยอะมาก ๆ จริง ๆ เนี่ย ก็ มันจะถึง บางทีมันสมองมันก็ถึงโหมดที่ว่า มันชัตดาวน์ไปเองอะค่ะ ด้วยความที่ว่ามันเยอะมัน Overload เกินไป แล้วก็ แต่ก็ทำทันตลอดนะคะ ก็ ก็ ก็ ก็เหมือนกับว่า มันก็แบบจะมี อาจจะมีแบบ คือ ยังไงก็คือ ต้องให้เสร็จ แต่ว่าคุณภาพของงานนั้นเนี่ย เวลามันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะลดลงด้วย เพราะว่าเหมือนถ้าเรา มันมีเยอะไปเหมือนแบบว่า ทำงานนี้เสร็จเดี๋ยวต้องเผื่อเวลาไปทำงานนั้นงานนี้ มันก็เลย เอาจริง ๆ ก็คือ มันจะส่งผลต่อคุณภาพของงาน แต่ว่าก็คือ ทำเสร็จตลอด เพราะว่ากลัว กลัวการโดนลงโทษมากกว่าการที่คะแนนมันต่ำ <chuckles> เพราะว่าเหมือนสมัยเด็ก ๆ เนี่ยมันจะมีการลงโทษใช่ไหมคะ? แบบ อาจจะ อ่า โดนตีบ้าง หรือว่า ใช่ มันจะมีผลที่ว่า ทางร่างกายด้วย ซึ่งมัน มันน่ากลัว แต่ถ้าที่ทำงานเนี่ย อาจจะเป็นการโดน Warning หรือว่าโดนไล่ออก ซึ่งมันก็น่ากลัวอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นเซิง เชิงจิตใจนิดหนึ่งค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม <chuckles> อืม เราเหมือนแบบต้องสปีดตัวใช่ไหมคะ? <chuckles> อืม ค่ะ อืม อือ <chuckles> อืม ค่ะ ใครไม่ส่ง ใช่ ๆ อา อืม ก็ ล ใช่ ก็ ร แรงอยู่ <chuckles> ค่ะ อืม ใช่ เพราะว่า ค เหมือนกันเลยค่ะ คิดว่าแบบถ้า พอเราการบ้านเยอะเกินไปมันจะทำให้เหมือนคุณภาพในการทำอะค่ะลดลง เหมือนตอนแรก ๆ อะ เราอาจจะแบบทำมาดี เขียนลายมือสวยตั้งใจ แต่พอสักพักมันเริ่มเยอะ <chuckles>
อือฮึ ช ใช่ <tsk> มันจะเป็นแบบทำส่ง ๆ ทำลวก ๆ ให้เสร็จไป อือฮึ
ใช่ คือแบบไม่เสร็จสักทีมันเยอะ ทำเท่าไรก็ไม่ลดเลย อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะเริ่มแบบท้อแล้ว แล้วเราก็พยายามแบบรีบให้เสร็จ ลายมือหลัง ๆ จะเริ่มพันกัน แบบอ่านไม่ออกแล้ว เงี้ยค่ะ
อืม อือฮึ ค่ะ แล้วตอนนี้เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย เรามองว่า เรามองกลับไปเนี่ยคิดว่า นักเรียนควรจะมีการบ้านเยอะระดับไหนถึงจะสมควร หรือว่าแบบไหนถึงจะมากเกินไปบ้างคะ?
ค่ะ

ใช่ แล้วก็สมัยเนี้ยคือบางทีคุณครูเขาอาจจะแบบเอาข้อสอบอะมาจาก เอ๊ย ข้อสอบ หรือการบ้านมาจากอินเทอร์เน็ต แล้วคราวนี้เด็กก็เลยง่ายเข้าไปใหญ่เลย คือการแบบ อ่า ฉันจะเฉลยแล้ว คือที ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย
อือฮึ ค่ะ อา ใช่ มันอยู่ใน ข้อมูลมันอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้ว ในรูปแบบเซตคำถามนี้ กับคำตอบ ค่ะ
ใช่ จำได้เหมือนกันค่ะ ช่วงสมัยเด็กอะ คุณครูอะเขาจะมีเป็นหนังสือคณิต แต่ว่าเราอะไปเจอเหมือนเป็นร้านหนังสือ และร้านหนังสือ แล้วเขาก็จะมีทำเฉลยเล่มนั้นเหมือนกัน ก็คือแบบ อ เคยไปแอบดู ใช่ มันจะมีแบบว่า อันหนึ่งเป็นแบบฝึกหัด อันหนึ่งเป็นเฉลย สมัยนั้นคือแบบ อ้อ ช เจอเฉลยแล้วเป็นขุมทรัพย์เลย เป็นเฉลยคณิต
อืม อือฮึ อ๋อ อะฮะ แต่อันนี้ ทางนี้เนี่ยมี โชคดีที่ว่ามีพี่สาวที่ว่าอายุมากกว่าปีหนึ่ง ใช่ไหมคะ แล้วบาง หนังสือบางเล่มเนี่ยเราเรียนเล่มเดียวกัน แล้วพี่เขาที่ว่าเรียนจบไปแล้วเนี่ยเขามีเขียนคำตอบของ <chuckles> ทุกอย่างในหนังสือแล้ว เราก็เลยสามารถที่ว่าจะลอกมาได้ อะไรอย่างงี้ ก็ ค่ะ ก็เหมือนเป็น AI <chuckles> แต่ว่าเป็น AI รุ่นก่อน ที่ว่าแบบคนแบบให้คำตอบมาอยู่แล้ว เราก็แค่ก๊อบปี้
อ๋อ ค่ะ อ๋อ <chuckles> อ๋อ เฉลยไว้ <chuckles> ค่ะ อ๋อ ใช่ เพราะว่า <chuckles> ใช่ เพราะว่าเขาแบบมีการเฉลย แล้วก็มี บางทีมีขั้นตอนการคิดให้ด้วย ใช่ไหมคะ?
ใช่ อือฮึ ค่ะ อืม
อ๋อ ดีเลย เพราะว่า อันนี้คือห่างกันแค่ปีเดียว ก็เลยแบบว่าต่อกันได้เลย <chuckles>
ใช่ แล้วคือ ต่อได้ หนังสือเล่มเดียวกันเลย สอนแบบเดียวกัน ค่ะ คนสอนเดียวกัน
อ๋อ ใช่ คุณครูอาจจะเป็นคนเดียวกันไหม? <chuckles>
อ อืม ไม่แน่ใจค่ะ อือ จำไม่ได้แล้ว แต่ว่าคือส่วนใหญ่หลักสูตรของประเทศไทย โรงเรียนรัฐบาล ก็คือเขาจะเหมือน ๆ กัน ใช่ไหม สอนเล่มเดียวกัน เนื้อหาเหมือน ๆ กัน
<chuckles> เหมือนกัน ใช่ค่ะ ยิ่งเหมือนภาษาไทยอะค่ะ จะ อาจจะแบบเป็น format เดียวกันเลย เล่มนี้ ปีนี้ ต้องท่องกลอน ต้องอะไร อย่างเงี้ยค่ะ ใช่
ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ แต่ เอ่อ ยังไงก็คิดว่าการบ้านก็ยังมีเรื่อย ๆ มั้งคะ ก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะเราไม่ใช่อาจารย์ ใช่ไหมคะ เขาอาจจะมองเห็นความสำคัญว่ามันยังต้องมีการบ้านอยู่ ค่ะ
ค่ะ ใช่ อือ ค่ะ เพราะว่า แต่ก็ยังเห็นเด็กสมัยเนี้ย เด็กแบบเด็กน้อยเลยค่ะ แบบว่ายังหิ้วกระเป๋า แบบในกระเป๋านี่ตุงมาก คิดว่าน่าจะมีแบบ มีหนังสือเยอะอยู่เหมือนกัน หอบไปเรียนกัน <chuckles> การบ้าน
อืม ค่ะ ใช่ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า แต่บางทีก็แบบสงสารตัวเอง แล้วก็สงสารน้อง ๆ ที่ว่า เหมือน ป.2 ป.3 คือวัยกำลังโต แต่ว่ามีอะไรมาถ่วงหลังอะ ให้ ให้แบบ หนัก แบกอะไรกันขนาดนั้น อืม
ใช่ หนัก น่าจะหนักอยู่ <chuckles> สงสารน้อง ได้ค่ะ อย่า ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
ค่ะ ยินดีเช่นกันค่ะ แล้วก็ เอ่อ ผู้ใหญ่ก็ยังมีการบ้านแบบของเรานะคะ ที่ว่า'ทำงาน โอที กัน อันนี้ขอบคุณมากค่ะ ที่มาคุยกันค่ะ
ได้ <chuckles> ใช่ค่ะ สวัสดีค่ะ